Ừm, thì tất cả những cái món mà Tết, ơ, cổ truyền miền Bắc người ta hay nấu, hay là những cái món, ờ, thịt gà luộc, ờ, xong rồi miến, ờ, miến với cả thịt lợn rồi khoai tây, à, khoai nhầm, khoai khoai sọ, đấy. Mấy cái món ấy thì thì thì người Việt, ừm, miền Bắc thì nói chung là quen hết rồi. Thì, ờ, m gọi là, xương ninh măng các thể loại thì chả nem, nói chung là như thế. Thì, ờm, đối với mình thì ngày dịp Tết đấy mới là cái dịp được ăn những cái món đấy và ăn nhiều và ăn đã mà không bị, kiểu, phàn nàn là "Mày ăn b m ăn vừa thôi không thì béo", không bao giờ bị, ừm, nắng thế cả, ăn thoải mái.
Đúng rồi, kiểu Ừm. Đúng, ừm, đúng vậy. Ừm, đúng rồi. <laughs> Bạn thích món Tết nào nhất?
Ừm. Ừm, món ăn á hả? Thì, ờ, nói chung là mình nghĩ là cái mình thích nhất là bánh chưng, mặc dù hồi bé không thích đâu nhưng mà càng lớn thì càng thích. Tại vì không hiểu sao mình cảm nhận được là cái hương vị của cái, a, cái gạo nếp, gạo nếp mà để đồ bánh chưng ấy khi mà ưm, tức là phải là gạo nếp của bánh chưng cơ, thì ăn nó mới có cái vị thơm, chắc là bởi vì nó có cái mùi thơm của lá dong nữa. Nên là ăn nó rất là thơm, nó rất là đậm đà và khi mà nó quện với cả cái thịt lợn, mình không làm thịt mỡ nhưng mà thịt lợn luộc, ừm, ừ, trong cái bánh chưng thì mình ăn được, thì với đỗ xanh ấy thì mình cảm thấy nó rất là hòa quyện, nó bánh cuốn lắm. Nói chung là rất là không, mình có thể ăn 2 miếng cùng một lúc, ừm, ừm, cổ, tức là một phần tư cái bánh mình cũng không thấy ngán. Ừm.
À, bánh chưng. Thế à? Ừm. Ừm. Thơm mà, đúng không? Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Ừm, chuẩn luôn. Ưm, một cái món Ừm, không ngờ các, kiểu, ngày xưa mà ông bà có thể kết hợp được những cái nguyên liệu nó ngon như thế nhỉ? Thành một cái món rất là tinh túy luôn á. Ừm, bây giờ không biết nha, ờ, vậy thì không biết là có một cái kỷ niệm Tết nào ấy mà lại khiến cho bạn, kiểu, có một cái ký ức buồn không? Bên cạnh những cái ký ức vui đây.
Ừm, ừm. Ừm, ừ. Ờ, thực ra thì, à, chuyện buồn thì kể nó sẽ ơ, ơ, ờ, chuyện buồn thì mình muốn giấu đi bạn ạ, tại vì Tết mà. Ờ, nên thực ra nó cũng có nhưng mà thực ra thì mình thấy hầu hầu hết Tết thì đều vui hết. Nhưng mà cái gì nếu mà nó đã buồn xảy ra ở Tết thì nó sẽ rất buồn. Đấy, nên là thôi, ơ, ờ, ng như như quan niệm Tết của ông bà ta hay nói đấy là, <chuckles> ờ, "Tết thì không nên nói những lời tiêu tiêu cực", đúng không? Đấy, thôi chúng ta ph để cho vui được để được vui cả năm. Thế nên thôi chúng ta sẽ chỉ nói đến niềm vui thôi, <chuckles> và nhớ đến những niềm vui thôi. Đấy. Thì thì
À, ừ, ừ, ừm, ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. <laughs> Đúng, đúng, đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm. Bên mình có câu hỏi khác nha. Ờ, thế thì nha, ờ, đối với ngày 30 Tết với là ngày mùng 1 Tết ấy, thì bạn thích cái ngày nào hơn?
Ừm. Ừm, chắc là cái cảm giác mà từ cái khoảng thời gian mà từ, ờ, ngay trước giao thừa cho đến cái, ơ, ngày Mùng 1 là mình thích, tức là cái thời điểm đấy sẽ kéo dài hơn 1 ngày ấy bạn. Nhưng mà phải trước giao thừa nhé, chứ sau giao thừa thì ló lại bớt vui đi. <chuckles>
Ờ, ờ. <laughs> Ừm. <chuckles> Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là, kiểu, có những người người ta rất là thích cái cảm giác mà trước tết mà, có những người, người ta thích cái cảm giác mà, kiểu, ngày Mùng 1, Mùng 2 đi chúc tết họ hàng các kiểu ấy, cái là cũng tùy vào mỗi người nhỉ. Thế thì ngày xưa nha, không biết là, kiểu, bạn có hay là, kiểu, phải vụ bố mẹ, gọi là, dọn dẹp nhà ngày Tết không?
Ừm. Ừm. Ừm. Dọn dẹp thì có, chỉ có nấu nướng thì mình không không có tham gia nhiều, tại vì là mẹ mình, cái gu ăn uống của mẹ mình nó, ơ, nó phải đúng kiểu mẹ mình nấu cơ mẹ mình mới mới chịu được cơ.
Đúng rồi, tức là mẹ mình cũng mới là một cái người nấu ăn giỏi nhỉ?